100 %. Das ist so wichtig und so wichtig, was ich dieses Jahr vor allem, äh, sagen wir, in den letzten 4, 5 Monaten für mich begriffen habe.
Und geht's dir bei der Sache, die du entwickelst, dann, äh, vor allen Dingen so um UX Design und Sinnlichkeit im im Aufbau oder auch viel um Funktion?
Tatsächlich viel um Funktionalität und auch UI, UX, ähm, aufgrund der Tatsache, weil ich finde, es bringt nix, 1.000 Funktionen zu haben, weil ich hatte das auf Arbeit oder häufig auf Arbeit, dass man eine Riesenplattform hat und man 1.000 Möglichkeiten hat. Aber die meisten Leute, die wirklich in so 'n Firmen arbeiten, das sind ganz einfache Leute, die machen nur ihre Standard Tasks und die werden niemals d die alle Funktionalitäten rausnehmen. Und ich habe versucht, das jetzt so minimalistisch wie möglich zu halten und ganz viele externe, hm, Pakete quasi entwickelt, die man dazu buchen kann. Und, dass jeder individuell wie so 'n Baukastensystem sagen kann: „Ey, ich brauche hier noch ein Kassenrechnungssystem. Ich brauche hier noch 'ne Datenbankanbindung an meine an meine Kreditkarte, an meine Firmenkonten.“ Der andere braucht irgendwie 'ne Hausverwaltungs äh, Einheiten, die auch gespeichert werden müssen. Der andere braucht irgendwelche Terminkalender oder andere was weiß ich und das war mir am wichtigsten. Ich habe viel Features, aber diese Feature habe ich alle ausgelagert, damit ich das alles explizit dann an den Leuten, die das Need haben dass die das auch haben können. Das war mir wichtig irgendwie, dass ich nicht wieder das 10. Ding mache, was alles kann, aber man will nicht alles, meiner Meinung nach.
Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja.

Erzähl mal von einer Zeit, als du beruflich neu anfangen musstest.
Boah, da a blicke ich sogar g sehr gerne zurück. Ähm, und zwar ich hatte zweimal so 'ne Phase. Die 1. Phase war erst mal kurz nachdem ich meinen, ne, Universitätsabschluss hatte und dann nachdem ich meinen Masterabschluss und quasi meinen 1. Job re angenommen habe. Ähm, da hatte ich erstmal natürlich hat man immer irgendwie das Gefühl, man macht erst vielleicht noch 'n paar kleine Sachen, so was wie Werkstudent und dann hast du irgendwie Sachen gemacht, die sehr nicht-themenspezifisch waren bei mir. Dabei ich war eher so dieser Sales-Akteur, der dann Leute irgendwie irgendwelche Ku Pu Kunden akquirieren sollte. Und ich hatte Wirtschaftsinformatik studiert und war eigentlich komplett Entwickler und so 'n bisschen Berater, was so bisschen dann drinnen war und dann nach dem Abschluss habe ich, äh, direkt 'nen guten Job ge bekommen und habe dann, äh, nur noch Projektleitung gemacht und das war für mich super komisch, weil ich wusste, ich muss viel mit Leuten reden oder ich darf viel mit Leuten reden, aber ich will ihnen irgendwie nichts verkaufen, sondern ich muss irgendwie abliefern, dass alles gut läuft. <snorts> Das war, glaube ich, ein sehr krasser Umbruch und so von so 'nem neul neuen beruflichen Anfang.
Mhm. Ja. Ja. <chuckles> Ja. Ah. Ja. Mhm. Ja. Klingt nach 'ner starken Herausforderung auch.
100 %.
Ähm.
Äh.
Und bist du aktiv in diese Sache reingegangen? Also, hast du dir das so rausgesucht oder war das mehr so 'n, äh, Zufall, der das so, äh, ergeben hat?
Tatsächlich würde ich sagen, beides, <chuckles> irgendwie auf eine Art und Weise. Äh, und zwar hatte man immer mal wieder das Glück, sage ich jetzt mal, dass, ähm, ich einige Bekannte hatte, die auch in dem Bereich sind, die w wo ich auch studiert hatte und der hatte mich gefragt, ob ich da vielleicht Interesse hätte, mal sowas zu machen wie IT-Berater, für halt IT-F Firmen, aber die IT zu beraten, also, irgendwelche digitale Transformation in irgendwelchen Projekten, sei es irgendwie 'n große deutsche Bank oder 'n große deutsche Versicherung. Ähm, und da war quasi es nur neu, weil ich wusste, ich habe irgendwie viel mit Kunden zu tun, ich musste viel mit Leuten reden, aber jetzt war ich auf einmal in dieser beratende Part. Und ich glaube, das war eher so Zufall, dass ich da reingekommen bin, aber auch geplant, weil ich habe mir ja schon die Leute irgendwie ausgesucht, die was Ähnliches machen, so wie ich.
Ja. Ah.